तो ये एक तरह से, जैसे आँच पे पका हुआ रोस्टेड खाना हो गया एक तरह से। रोस्टेड, जो क
बिल्कुल, ये पूरा वही है, मतलब वो कुछ बूँदें चोखे में डाल दी जाती हैं। इसके अलावा परोसते टाइम अ, भौंरी के साथ मतलब वैसे तो हमारे यहाँ घर में रोज़ मक्खन उम, निकाला जाता है, दही मथ कर, तो उसके साथ वो जो घर में सफेद मक्खन होता है, उसके साथ वो थोड़ा-सा दिया जाता है।
हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। हाँ जी। <laughs> हाँ। क्या बात है! सुन-सुन कर बड़ा ही अब दिलचस्पी भी हो रही है।
और हाँ, तो वो 3 चोखा हो जाता है, भौंरी हो जाती है, सफेद मक्खन हो जाता है, इसके अलावा चटनी पीसी जाती है, चटनी 2 तरह की रहती है। एक ध ये धनिये, हरी मिर्च, अदरक अ, इसकी चटनी और लहसुन, और दूसरी चटनी पीसी जाती है प्याज़ को उसी आग में भूनकर और लाल मिर्च भूनकर। इन दोनों को पीस के और नमक अ, उसके साथ इसकी चटनी।
अच्छा। कौन-कौन सी 2 तरह की? जी। ठीक है। ज़रूर। तो यहाँ पर मन में एक विचार आ रहा है कि आपसे ये पूछा जाए कि जो 2 चटनियाँ आपने बताई हैं, पहले तो अ, वाक़ई सुनकर बड़ी लाजवाब लग रही हैं और इसका पहली वाली का जो आपने बताया कि धनिया डलता है उसके अंदर, तो वो ग्री हरी ड कलर की लगती होगी। और दूसरा, जहाँ समझ पा रहा हूँ कि जो दूसरे में लाल मिर्च आपने कहा और प्याज़ बताया, तो वो ज़रूर लाल रंग की रहती होगी?
बिल्कुल सही समझे आप, एकदम सही पकड़ा आपने। ये एकदम ऐसे हरे रंग की रहती है, हरी धनिये वाली, और उधर 2 जो प्याज़ और लाल मिर्च भून के अ, बनाई जाती है, उसका कलर एकदम लाल-सा आता है।
क्या बात है! जी। हाँ, हाँ। ठीक है। अच्छा, इसके पीछे ज़रूर, हाँ, बताइए।
तो अ, वो 2 चटनी हाँ। 2 चटनी, भौंरी, 3 तरह के चोखे, मक्खन और इसके साथ दिया जाता है थोड़ा-सा गुड़।
हाँ, हाँ।

आपने कहीं भी लकड़ी जोड़ी, आग जलाई और उसपे आपने पका लिया, आलू वग़ैरह आपके साथ हैं, आलू अमूमन हर जगह मिल भी जाता था। तो तो इसलिए अगर कहीं लोग ऐसे जाते थे ख़ास तौर पर तीर्थयात्रा वग़ैरह, तो वहाँ पर रास्ते में ये सब पकाते-खाते चलते थे, तब इतना होटल वग़ैरह का जमाना भी नहीं था ना लोगों के पास पैसे होते थे। शादी का जो आप कह रहे हैं, वहाँ पर फिर थोड़ा एक अ, थोड़ा-सा मिर्च-मसालेदार एक थोड़ा तीखी-सी चीज़ हमारे यहाँ बनती है उसको हाँ, तो वो बेसन की बनती थी और अ वो फिर एक अलग चीज़ थी तो शादी में के लिए ये नहीं, ये शादी ये थोड़ा सादी रेसिपी है ना।
क्या बात है। सही है सही है। हाँ, सही है। समझ गया मैं। हाँ, ये तो है। ठीक है। चलिए अ, ज ये आपने बहुत महत् इल चलिए माफ़ कीजिए आपने बहुत बढ़िया अ, ब बेहतरीन जानकारी दी है कि लोग अक्सर जब तीर्थ यात्राओं पे जाते थे, लंबी यात्राओं पर, तब इसका न अ, ज़्यादा इस्तेमाल करते थे और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात लगी, इस चीज़ के पीछे की कहानी। अच्छा यहाँ पर जैसे आपने चीज़ें जो बताई हैं, वो अ, रोज़मर्रा में खाने में खा सकते हैं। इसके अलावा अवध क्षेत्र के, घर में बनने वाला कोई पकवान की बात की जाए यानि कि मीठा जैसे आपने दिवाली पे भी शायद बनाया ही होगा अपने परिवार में। तो इसके पीछे का कुछ बताइए आप मीठे में क्या पसंद करते हैं, क्या बनाते हैं कुछ?
हाँ। हाँ। अ, उ, हाँ. मीठा जो हमारे यहाँ बनता है अब जैसे होली में तो देखिए गुझिया बनती है ना, तो गुझिया हमारे तरफ जो बनती है वो भीतर उसमें खोया भरा रहता है भूनकर और
ज़रूर। खोया मतलब?
मावा खोया जिसको कह लीजिए द जो दूध को खूब अ, औंठ कर बनता है और
जो, मावा। अच्छा, अच्छा। समझा।
अ, वो होली पर बनता है, बाकी क क, कई त्यौहारों पर और दिवाली और इन सब पर, खीर हमारे यहाँ ख़ास तौर पर बनने का प्रच चलन है।
हुँ, हुँ। अरे वाह!
हाँ, तो उसमें हमारे यहाँ अ, हमारे इलाके में बहुत छोटे-से कुछ किस्में हैं, चावल के, वो होते हैं, इंद्रासन और काला नमक और ये सब ये बहुत सुगंधित चावल होते हैं ये सारे और इसमें बासमती का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, खीर में बासमती मामला ख़राब कर देती है। तो
जी। बढ़िया। जी। <chuckles> मतलब लम्बे वाले जो चावल होते हैं, बासमती, उत्तर भारत में बहुत इ इस्तेमाल होता है। उसकी जगह आप छोटे चावल यूज़ करते हैं।
वो एकदम नहीं। हाँ, खीर में हमेशा छोटे चावल, अलग से कुछ चावल बनना है, पुलाव बनना है, उस तरह का कुछ बनना है उसमें लंबे चावल, बासमती वग़ैरह इस्तेमाल किया जाएगा। खीर के लिए हमेशा छोटे चावल अ, इस्तेमाल किए जाएँगे।
जी। हुँ, हुँ।